Ähm, du warst grade bei, ähm ähm, dass du den weißen Pop-Up hattest, glaube ich.
Ach so, genau, ja. Ich hatte diesen weißen Pop-up beim Uninstaller. Dann habe ich das gegoogelt und habe gesehen, ja, okay, es kann manchmal sein, dass das
Ja. Ja, oh. Happy Star Wars Day übrigens, ne? Äh, ist das nicht heute? Ja, genau.
Ja. Ich äh, ich weiß es grade tatsächlich nicht. <chuckles>
Alles gut. Heute ist, glaube ich, Star Wars Day.
Mm, cool.
Ist ist geboren vor 30, 40 Jahren heute.
Ach, okay, das ist ja echt cool dann. <snorts>
Ja, ja, aber ich habe heute den ganzen Tag mit meiner Frau „Andor“ geguckt. <clears throat>
Oh, mm. Äh, ich habe dann tatsächlich mal gegoogelt, äh, was ich denn da machen kann. Ähm, und dann habe ich gefunden, okay, es gibt 'n Tool vom McAfee selber, weil McAfee weiß, wie scheiße das zu deinstallieren ist. Und das ist dann extra so 'n Uninstall Tool für McAfee, ne? Und das wird auch von übel vielen, äh, Seiten wie Chip oder, äh, Heise wird das tatsächlich empfohlen, weil's halt gut funktioniert, ne? Also, habe ich's gedownloadet
Ja. <laughs> Sorry. Ja, ja. Mhm. <laughs> Ja. Ja, Chip und Heise waren früher mal früher waren die mal richtig geil, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, das ist einfach nur noch 'ne Werbe Werbeplattform, ja.
Ja, heutzutage nicht mehr so. Also, heutzutage heutzutage gehe ich lieber auf Computerbase oder auf, äh wie heißt das andere, äh, wie ja, oder Reddit, ja.
Ja, ja, auf jeden Fall. Reddit. Reddit.
Mhm. Ne, gut
Äh, Reddit ist alles, ohne Reddit könnte ich nicht sein. <chuckles>
<chuckles> Ne, gut, aber ich habe das dann, äh, mir runtergeladen, installiert und gestartet. So, dann habe ich's gestartet, ähm, musste dann irgendwie so 'nen Code zum Bestätigen angeben, habe ich eingegeben. Dann hat der Ladebalken 2 Minuten lang geladen.
Ja. Mhm.
Und dann hat er mir gesagt Prozess konnte nicht gefunden werden, suche nach alternativem Prozess. Hat er dann gefunden und hat gesagt, ähm: „Deinstallation fehlgeschlagen. Bitte noch mal als Admin starten.“ Habe ich getan. Exakt dasselbe passiert. Ja. Mhm.
Echt? Oh. Ist ja doppelt doppelt äh äh, doppelt Mittelfinger zeigen.
Und Ja, und dann habe ich mir irgendwann so gedacht: „Du, ich habe jetzt das Problem mit dem Administrator, obwohl ich alle HP Sachen runtergebootet habe. Ähm, was was kann ich jetzt noch machen?" Okay, was habe ich gemacht? Ich habe das ganze Benutzerkonto aus dem Windows Folder einfach komplett rausgelöscht und ich habe die ganze Recovery, äh, Partition gelöscht, also geforced löscht. Habe mir gedacht: „Ja okay, vielleicht funktioniert das.“
Mhm.
PC neu gestartet. Was ist passiert? Der PC ist in einen kompletten Bootloop reingegangen, dass er in das Administrator Profil reingeht. Dann sagt: „Ja, Windows wird vorbereitet.“ Nach 5 Minuten stand dann: „Bitte warten“, dann st kommt: „Windows wird neu gestartet“, und alles hat sich immer wieder wiederholt.
Ja.